Eee, pernah enggak nih, Kak, kalau misalkan nih ada ada mungkin ada teman gitu ya, yang main ke rumah terus, eee, dia meng teman ini mengkomentari, "Eh, eee, keluarga kamu ini ternyata, eee, erat banget ya, hangat banget ya gitu, enggak berbeda nih dengan keluarga aku yang terkadang agak susah nih buat ngobrol tuh." Tanggapan Kakak, gimana?
Mhm. <chuckles> Eee, lebih ada sih komentarnya lebih ke yang, "Oh lucu ya mama, papanya," kayak gitu. <laughs> "Oh rame ya mama papanya," atau enggak kadang kalau misalkan dulu zaman aku masih sekolah sih, lebih ke yang takut ya, ketemu mama aku gitu. Karena suka ditanya-tanya gitu kan ya, tentang <laughs> gitu.
Oh gitu. Mhm mhm mhm. Oh. <laughs> Ini apa, istilahnya wartawan keluarga.
Betul, gitu. Soalnya ya gitu deh, soalnya dia tidak, eee, berhasil mendapatkan informasi apapun dari anaknya gitu, jadi dia <laughs> menginvestigasi temen-temennya.
<laughs> Oh. Oh, jadi jadi jadi mama menginvestigasi teman Kakak, untuk menanyakan tentang Kakak, dise di di luar seperti apa gitu ya?
Iya. Betul. Heeh di depan aku. Jadi kan kayak mau berharap apa sih, gitu. Kan ada akunya, gitu. Mau berharap apa, gitu. <laughs> Iya.
Wah lucu banget. E Oh gitu tuh, ya ya ya. Lucu banget sih, lucu banget itu. Terus, eee, kan, eee, biasanya sebagai anak sebagai anak itu kan ada terutama di apa ya, kultur kultur saat ini kan apa, kultur Indonesia kan lebih ada istilahnya harus hormat, harus harus sungkan sama orang tua gitu loh, eee, di keluarga Kakak, masih ada hal seperti itu enggak? Atau mungkin isti sudah lebih moderat?
Iya. Mhm. Ya. Betul.